Oye, para ti, ¿cómo cómo podrías explicar cómo fue que empezaste a estudiar un nuevo idioma y qué fue lo que te ayudó más en ese proceso?
Fíjate que fue un t al principio sí fue complicado, porque yo no tenía ni idea de cómo hablar un nuevo idioma y entonces como que lo vas aprendiendo, yo ponía al inicio películas, que obviamente no entendía nada. <chuckles> Ponía como en inglés la película y yo pues leía los subtítulos y luego lo hice viceversa, o sea, la p la película en español y los subtítulos en inglés y era como empezaba a leerlos. O sea, yo decía como: "A ver, voy a repetir", y ya era como, no sé, dicen escuela, school, y así como ir aprendiendo el nuevo idioma
Ujú. Okey.
que en este caso era el inglés. Entonces cuando, por ejemplo me acuerdo que mis papás me metieron a clases de inglés en la tarde y yo renegaba muchísimo porque yo no quería ir, pero me acuerdo la primera vez que fuimos a Los Ángeles y yo ya entendía algunas cosas o hasta pedía, pues no sé, alguna bebida o así, como que me emocionaba que decía, "Ah"
Sí. Ya, eso te eso te animó de que: "Ah sí he aprendido y quiero" ¿eso eso te motivó se podría decir?
Sí. Sí, me motivó muchísimo. Fíjate que fue yo creo que, algo que me impulsó bastante, porque ya cuando alguien me decía algo y yo entendía, yo decía; "Ah, o sea, las clases están haciendo efecto aunque yo piense que no".
Au au aunque parezca que no. Ahorita compartías eso de que de que cómo, pues eh, justo la pregunta iba la la siguiente pregunta es, ¿cómo fue que diste el primer paso, no? Ahorita no sé si fue el tema de de la de la escuela que tus papás te mandaron o lo que decías que empezaste a hacer con la con las películas, ¿no?, de ponerlas en inglés y después en español, con subtítulos en inglés, pero plati platica la historia, eh, por ¿qué fue lo que te animó a dar ese primer paso y cómo fue que lo diste?, pero ¿fue por un tema de trabajo?, estabas muy pequeña, a lo mejor un novio un novio por ahí que hablaba inglés, o simple curiosidad, o o o mera mera casualidad.
Sí. Fíjate que cuando estaba más chica, ahorita que me dices, sí, o sea, o, cuando estaba más chica, sí pero porque mis papás se metieron y fue como: "Tienes que aprender un idioma porque en tu vida lo vas a necesitar", y era cuando te digo que yo renegaba muchísimo porque a mí no me gustaba, pues ir a clases, yo prefería estar en mis deportes, prefería como hacer otra cosa. Se me hacía superaburrido ir a una clase de inglés que, te digo, ya cuando fuimos a Estados Unidos la primera vez, yo sí agradecí de que: "Ay, o sea, yo entiendo, wao".
Claro. Orales. Sí sí sí sí si sirvió, o sea, aunque no iba, pues fíjate que sí sirvieron el to be or not to be. <chuckles>
Si. <chuckles> Literal, eh, el verbo to be yo siempre decía eso. Entonces, ya después, eh, me vine ya cuando fue la pandemia bueno, todo ese tiempo sí le seguí como estudiando inglés, no tan intenso, simplemente era como usar alguna plataforma, por ejemplo, Duolingo, fue la la que yo usé
Okey, okey.
y la verdad es que sí me ayudó bastante. Me acuerdo que mis papás tenían, eh, también unos discos que se llamaban Inglés sin barreras, y a veces, de vez en cuando los ponía, la verdad, no tanto, lo que me ayudó más fue el Duo Duolingo.
Si. E el el Duolingo el Duolingo lo lo lo lo lo sentiste más completo. Justo eso este, va encaminada la siguiente pregunta, sobre qué método para ti te funcionó mejor, sobre todo al principio, a lo mejor también en en el proceso y cuál, pues si sirve o o te sirve también ahora, ¿no?, eh, si, eh, fueron las clases que fuiste al principio que no querías ir, la aplicación de Duolingo que que comentas, algún intercambio a lo mejor, en ese proceso que te haya tocado vivir, este, en otro país, o o a lo mejor lo que decías de las de las películas, o a lo mejor la serie en alguna plataforma de streaming. ¿Qué método te ha funcionado mejor en en esas distintas etapas?
Si. Fíjate que eso de las distintas etapas, sí tiene mucho que ver. Porque ya cuando, yo estaba, pues, chica, fue como las clases en inglés, y luego me salté a Duolingo. Y ya lo hacia, como por mi cuenta, con las series, con las películas, con todo eso. Y, cuando fue la pandemia, yo me vine a Estados Unidos, a vivir con una tía, para recibir las clases en línea. Entonces, acá fue cuando conocí a a mi novio, ahora ya es mi esposo. Y fíjate que, muy curioso, porque cuando nos conocimos, él, literal, solo hablaba inglés. Entonces, yo dije: "Tengo que aprender inglés para poder hablar con él". <chuckles> O sea
Uju. Okey. Te digo, así. Digo, porque, así es. Eh, e entonces, como dice como dicen algunas personas: "El interés tiene pies". <chuckles> Entonces, me gu me me gu me gustó el muchacho, quiero, que si ya le eché el ojo. Entonces, no sé, si él vaya a querer hablar español, pero, ¿sabes qué? "Si la Mahoma, no viene a Si la montaña, <chuckles> no va a Mahoma. Mahoma, va a la montaña". <laughs>
Justamente, sí. Sí. <laughs> <laughs> Literal. Li y Mahoma fue a la montaña, justamente
Et <chuckles> Así, así. ¿Y cómo fue que be y que y y cómo le pusiste ese empeño, entonces? Un fast track para para aprender, el e el idioma lo más rápido posible.
No, pues, haz de cuenta que yo me acuerdo que literal, todo el día estaba escuchando podcast, viendo películas, eh, viendo mira, yo ponía todo absolutamente todo en inglés y le dije a mi tía: "Necesito que me hables todo el tiempo en inglés, así te entienda o no te entienda, tú háblame todo en inglés", y me decía a veces: "Oye, ¿pero sí me entiendes?", y yo: "Pues sí, algunas cosas, no todo", entonces, cuando yo empiezo a salir con mi novio, bueno, ahora mi esposo mi esposo, este, me da muchísima risa porque en la primera cita o sea, porque antes salíamos con mi primo, pues él era su amigo, y él era como que nos traducía cosas.
Ujú. El int el intérprete el intérprete entre entre entre ambos ahí.
Sí, era nuestro intérprete, sí, y un día me dijo: "Oye, y si algún día te quieres besar con él, ¿qué voy a hacer? ¿Yo estar también ahí en medio o qué?". <chuckles>
<chuckles> Pues, sí, voy a ser testig así es, pero voy a ser testigo acá. Oye y oye, y y de repente tu primo capaz y que interpretaba en primera perso en per en primera persona, ¿no?, "Te quiero dar un beso", "Te quiero dar un beso", "Ah, ¿qué pasó?, me lo me lo está diciendo ella, o me lo estás diciendo tú". <laughs> Sí.
<chuckles> Ay, no. Ey, sí. Sí nos reíamos muchísimo porque, o sea, era como que me decía pero es que, no sé, cosas como yo le decía: "Mira, dile que si le gusta la nieve o de qué sabor y así", y él literal, o sea, era de que traducía todo, hasta que un día ya le dijo: "¿Sabes qué?, si vas a salir con ella, yo ya no voy a poder ir, ustedes salgan solos", y yo: "No, pero, ¿cómo le voy a hacer?, yo no sé hablar inglés", y me dijo: "Pues, a ver cómo se entiendan, usen traductor o pónganse a ver una película en inglés y español, pero yo ya no puedo salir con ustedes, o sea, yo estoy mal de mal tercio", y literal era muy gracioso porque íbamos a veces a restaurantes o así y, o sea mi esposo me decía: "Oye, ¿qué quieres comer?", y yo le decía a mi primo: "Ay quiero esto", y ya él lo pedía o cosas así, o hasta el café, y hasta que dijo: "No, ya ya me cansé de estar de mal tercio con ustedes".
Órale. Y y y y y, ¿cómo fue y cómo fueron esas e e esas esas pequeñas inter bueno, esas primeras interacciones ya con con tu ahora esposo, que ya no estaba tu primo como intérprete? ¿Cómo fue qué tan preparada te sentías en el inglés en ese momento, y qué dijis y qué dijiste? Nada, y pero bueno, pero esta estaba el interés del amor ahí, este e este "Este muchacho se queda conmigo porque se queda conmigo", <chuckles> y entonces
Ay, nada. Sí. Así es. <chuckles>
¿Cómo fueron ese eh? ¿dónde fue la prim la la prim? si puedes platicar la primera experiencia, ¿fue en un restaurante, en un café, en el cine? ¿Cómo fue esa primera interacción sin el intérprete presente?
Fíjate que, la primera vez que salimos, él y yo solos, fuimos al mall, y anduvimos ahí viendo las cosas. Y luego, yo compré alguna ropa. Y luego, me acuerdo que, había como una exposición para hacer jabones. O sea, por ejemplo, tú le ponías como el olor, y todo eso, y ya luego, pues te llevabas tu jabón. Y ya lo estuvimos ahí haciendo. Pero mira, yo solo me reía, y él, como que me quería preguntar algo. Pero, el problema aquí es que, yo, por ejemplo, entendía el inglés de mi primo, pero, como mi mi esposo tenía Bueno, tiene el acento de New York, porque él creció allá. Entonces, su acento es súper diferente, y a veces yo le decía: "Háblame despacito, para yo <chuckles> poder entenderte", y
Ujú. Ba barajéamela más despacio, para que no para que te pueda entender.
Sí. Así es. Y a veces me decía, por ejemplo, How are you? Y yo: "No, pues, tampoco tan despacio, ¿eh? O sea, sí te entiendo. También puedes decir: ¿cómo estás?, o cosas así". Porque yo también, le empecé a hablar el español, como a a que lo aprendiera. Y ahí fue, como que empezó a nacer, nuestro spanglish. Pero, sí fue demasiado gracioso. O sea, había cosas, que yo no sabía decírselas, y pues, sacaba traductor, y se lo ponía ahí. Y ya luego, él me contestaba en traductor. Y ya sólo, pues, nos reíamos, y ya, o sea. Pero fíjate, o sea, aunque no pudiéramos hablar, seguíamos saliendo, aunque no nos entendiéramos. <laughs> O sea
Sí. Sí. Sí. Qué qué qué curioso, qué qué curioso. Este, y fíjate cómo cómo te sirvieron esas e esas pláticas, y cómo tú, le metiste interés. Entonces, de la primer de una pregunta, que te hice ahorita, hace rato, es: "¿cómo fue que diste el primer paso?". Entonces, si bien es cierto, no fue el primer paso, pero uno de los pasos importantes, para aprender el idioma, se puede decir, que fue el amor. Entonces, el e e e este del interés. Y y también, del otro lado, ahorita que comentabas, pues, seguramente, de parte de él, también, había interés y amor, porque porque, pues, seguían saliendo, a pesar de esa de esa barrera del idioma, ¿no? Que se ahí se daban a entender con traductor, con esto y con lo otro. Entonces, ahí y y y en este, ¿no te topaste en en este momento, con algún bajón, que hayas sentido? "¿Sabes qué?, pues". Digo, antes, eh, que, a lo mejor, que conocieras a tu novio. No los bueno, ahora esposo. Eh, "¿sabe qué? Pues, n no trae caso, que aprenda este idioma". ¿Tuviste? O a lo mejor no lo tuviste, pero si lo tuviste, ¿una especie de de bajón? Y y, ¿cómo lo superaste? ¿Sí te tocó algo de eso, o no o no?
<inhales> Sí. Sí, claro. Sí. Sí. <chuckles> <inhales> Fíjate que sí, había veces en que eso fue antes de conocerlo porque yo fue cuando estuve acá y solamente, pues, usaba el español, o sea, para todo, porque obviamente mi tía y mi primo, pues, hacían todo por mí hasta que ya me dijeron: "Oye, estás acá, pues, de una vez aprende el inglés, o sea, o practícalo al menos, se supone que tú ya fuiste a la escuela, pues, al menos practícalo". Y había veces en que sí pedía como, por ejemplo, cosas en restaurantes o así, o sea, como para desenvolverme más. Pero, no sé, es que el inglés de aquí algunas personas lo tienen muy nativo y entonces, yo quería como obviamente toma tiempo, pero yo quería como sonar así como super nativa y que todo el mundo me entendiera como muy fluida. Y sí había momentos en que decía, porque a vece a veces la gente me decía: "Es que no no entiendo lo que dices". Y yo: "Pero es que lo estoy pronunciando igual, porque no me entienden". Y ahí fue cuando yo decía: "Ay ya, ya no voy a hablar inglés", que me daba mucho enojo que me dijeran que no me entendían.
Claro, claro. Sí, que era que que que por lo que comentas puede ser y y a lo mejor puedes sentir como que una especie de no sé si lla que se llame como racismo de que oye, nomás porque me ves que no que que no que no soy, este, güerita o no sé, bueno, o así como tú. Entonces, estoy produciendo igual y nomás porque mi apellido, no sé, Fernández, López, García o Suárez, ya me la estás haciendo de emoción, ¿no? Entonces, eh, y entonces, ¿y cómo y cómo fue que lo superaste? ¿Llegó el amor a tu vida y dijiste: "Esa fue la motivación que necesito"? <laughs>
Sí. Sí. Así, literal. Sí Así es. Así es. <exhales> Porque a veces mi familia me preguntaba: "¿Y cómo vas con el inglés?", y yo: "Ay ya ni me pregunten, ya me da igual, o sea, ya". Yo ya había dado por perdido el inglés, eh, le dije: "Lo que aprendí, lo aprendí", pero yo seguía con, pues, las películas, las series, Duolingo, y ya cuando llegó el amor fue que dije: "Con todo, ¡vámonos!, o sea, como dicen en: "Como gorda en tobogán", porque tengo que ape aprender a hablar con este chico.
Sí. <chuckles> Te te fuiste. Así es, ya ya no me queda otra porque Michael no se va de mi vida, o Raphael, o Jacob, <chuckles> no se va de mi no se va de mi vida. Si tuvieras la oportunidad de de dar un consejo práctico, ¿no?, a alguien que que a lo mejor fue un poquito a la escuela, y a ve se se topó con con que no avanza o así lo que lo que tú tuviste, oye, sí pronuncio bien, pero la gente no, nomás no, o alguien que de plano, pues, realmente no no no ha tenido ese contacto con el inglés más que el to be or not to be, que le dieron la secundaria o o en la prepa. ¿Qué consejo tú le darías a esa persona para que empezara el día de hoy? Y y a lo mejor esa persona no sabe por dónde empezar, pero a ver, 2, 3 tips a lo mejor concretos que tú consideras que le servirían bastante a esa persona.
Sí. <laughs> Yo creo que, yo le diría que sí se ponga a aprender inglés, porque ahorita es como el idioma más internacional que puedo sel eh, usar en cualquier parte del mundo, en caso de que quiera viajar y también le va a abrir las puertas a su trabajo. O sea, porque si sabes más de un idioma, la verdad es que tienes más oportunidades de poder irte a trabajar a cualquier compañía, a cualquier lugar, a cualquier parte del mundo, que obviamente si ya luego sabes otro idioma más, pues, estaría increíble porque hay gente que es hasta trilingüe o o hasta artistas que yo he visto que 4 idiomas y digo: "Guau", o sea, qué impresionante. Pero sí, la verdad es que siempre hay que abrir los caminos y aprender nuevos idiomas, porque aparte de que puedes comunicarte con quien sea que no necesitas un intérprete, te abre muchísimo las puertas del conocimiento. Yo creo que eso sería una buena opción. Y otra es que, por ejemplo, yo, puede que se que encuentres el amor de tu vida en otro país y que, o sea, tengas que ponerte a aprender ese idioma porque, pues, ya lo encontraste y tienes que hablar con él de alguna manera.
Claro. Sin duda. Sí. Oye, interesante cómo eso del digo, la voluntad de abrirse abrirse, este, estar abierto a eso para para aprender el el el nuevo idioma y y en segundo no menos importante, aprendes de un nuevo idioma porque no sabes quizás, eh, tu nuevo amor está en China o en Francia, ¿no?, entonces, no no sabes. Oye, qué qué qué qué interesante y qué bonita historia que compartiste y cómo fue pues con tu ahora esposo, fue el que ese empujoncito que te que te termi te hacia te hacía falta para terminar de aprender este este nuevo idioma, el inglés. Muchas gracias, la verdad, por por compartir tan bonita historia. Te lo agradece te agradece y que estés que estés bien.
Sí. Que me hacía falta. Sí. Hasta pronto, gracias a ti también.